はあ。
それを使ってんだよ。子供達は当然知らないけどね。大人になったら知るんだけど、俺は知ったんだけど。そっから来てんだよ。
ああ、すごいな、あ、じゃあ、いろんななんか、その、歴史とか、その宗教のすごいきょ好きだった人だっですね、きっとね。
そう。 うん、多分。 多分、で、宇宙のことも多分すごいし知ってたんだと思うよ、やっぱ。
ああ、そう、あの、なんあれ、あ、なんだっけ、トトミノさんでしたっけ？
うん。 なに。そう、トミノさん、あの人ね。